Ah, sa tingin ko kasi diyan, ah, dahil siguro din sa palakasan, eh. Minsan kasi 'di ba may mga kasama tayo na gusto nila ma-promote sila, ganyan, 'di ba, na parang nagpapakitang gilas sila. Tapos minsan naman, ah, dahil hindi ka gusto ng boss mo parang ganyan, eh, na napag-iinitan ka palagi, sa'yo binibigay mm. Sa'yo lagi binibigay yung maraming task. Kumbaga yung kung ano, yung maisipan na iutos sa'yo, pati tipong pagtitimpla ka ng kape mauutos na sa'yo, 'di ba? Yung mga gano'ng tipo, ganyan.
Mm. Ah, oo. Mm. Mm. Oo 'no? Mm. Oo 'no? 'Yung parang personalan 'no? Mm. Mm. Tama. Sang-ayon ako diyan. Mm. At tsaka idada ayan. At tama naman yung sinabi mo, idadagdag ko lang yung ano 'no, siguro minsan yung kakulangan ng ano, empleyado, 'di ba? Kaya hindi nagiging patas 'yong trabaho kasi kulang sa tao. Ma minsan ang nangyayari sa iisang empleyado parang tatatlo yata yung trabaho na iniatang. <laughs>
Ikaw ba, sa tingin mo? Oo. Mm. Oo. Ah, minsan nga 'di ba parang, ah, yung pinirmahan mo sa kontrata mo 'eto lang yung gagawin mo, pero nung pumasok ka na dahil hin limitado yung mga empleyado parang halos ikaw na yung gumagawa ng lahat ng trabaho, 'di ba? <laughs> Mm.
Tam mm. Mm. Mm. Oo. Tama. Oo. Pero kapag may experience ka na 'di ba, kapag matagal ka na nagtatrabaho alam mo talaga yung ano, yung tama lang na trabaho mo, eh, 'di ba? May ganyan kasi akong ano oo.
Mm. Mm. Ako pa naman ako yung ako kasi yung tipong ganun, eh, parang sinusunod ko lang kung ano. Kasi, "'Pag ba ginawa ko 'to, ah, babayaran mo ba ako dito sa gagawin kong extra na 'to, hindi naman, 'di ba?" Mm. Pero kas 'di ba.
Mm. Tama. Mm. Tama. Mm. 'Di ba? Yun yung mga nasa isip natin.
Mm. Pero kasi 'di ba yung kultura sa isa kultura kasi sa'tin sa pagdating sa trabaho parang gusto nila yung may malasakit, hindi naman sa wala kang malasakit, pero yung naging palagi, ang nangyayari nga palagi 'di ba parang meron kang overtime, pero
Mm. Mm. Oo. Tama. Mm. Tama. Hindi ka binabayaran minsan. <laughs> 'Di ba? Oo. Mm. Mm. Tama.
Salamat lang, gano'n. OTTY nga 'di ba ang tawag natin minsan, eh, 'di ba? Parang gano'n. Tapos ang resulta naman nun, ang minsan ang nagiging resulta wala din naman, hindi ka rin naman mapo-promote o kaya naman hindi ka mare-regular, 'di ba? Mm.
Tama. Sang-ayon ako diyan. Oo. 'Di ba tapos pag-iinitan ka pa ng mga katrabaho mo kapag ikaw laging gumagawa ng mga trabaho, 'di ba?

Oo, yung kumpleto dapat walong oras, di ba? Si sigu mga 7 o 8 oras. <laughs> Talaga dun sa 4 na oras na yun, produktibo ka pa? Okey pa, hindi ka pa stress nun?
Mm. Oo, totoo. Mm, <laughs> 'yan. Mm. Okey pa naman. Hindi pa naman. Kasi minsan kasi 'di ba minsan, nakakaidlip ako sa umaga tapos nagigising ako sa tanghali, kakain. Tapos pagkatapos kumain nang tanghali, siyempre pahinga muna, sa hapon na uli ako natutulog. Parang ganon. Hindi siya nagigi mm.
Hmm. Mm. Oo. Oo. Mm. Tama. Ah, siguro ano 'no, ah, parang inaalagaan mo yung sarili mo. Siguro, may mga bitamina kang iniinom pampalakas ng resistensya, 'di ba?
Mm, yun din. Mm. Oo, yun din yung ginagawa ko. Lagi lang akong merong iniinom na vitamin sa araw-araw, hindi ko kinakalimutan. At saka minsan, 'pag may pagkakataon, nakag e-exercise din ako. Ah, minsan dalawang beses sa isang linggo o tatlong beses, ganyan.
Mm. Ah, oo. Tama, oo. Mm. Hmm. Ah, ayun, 'di ba? Nasa lifestyle lang talaga, di ba? Kasi parang
Mm, totoo. Mm at saka nasa disiplina din, 'di ba?
Mm. Kasi parang nung sinabi mo kanina ay 4 na oras yung tulog. Ha? Hindi pa ba ano yun, parang napakakonting tulog naman nun sa araw-araw, hindi ba? Pero pero ayun, 'di ba, parang ano naman siya, ah, acceptable kumbaga. Kasi sabi mo nga kanina kakapanganak pala nung misis mo, 'di ba? Kasi sa mga ganyan na may mga maliliit mm.
Mm. Mm. Kaya nga, 'di ba? Mm. Mm. Oo, lalo na ngayon mas nabawasan yung tulog ko ngayon kasi <laughs> kahit sa binabantayan ko sila sa araw, inaasikaso ko yung mga lutuin, ganyan. <chuckles> Mm.
Hmm. Oo 'no. Tama. Buti nakakaya mo. <laughs> 'Di ba?
Mm. So far naman, ah, kinakaya. <laughs> Wala naman kaming nagiging problema pa sa ngayon. Ayan.
Mm. Mm. Ah, tanong ko pa, may mga kasama ka ba yung kumbaga, yung support system ninyong mag-asawa, may kasama ba kayong, ah, mga magulang? Ah, ayun.
Mm. Ah, kam ah, sa ngayon, hindi, eh. Ngayon kami lang talaga dito sa bahay, eh. Nakabukod kasi kami, eh. Kaya talagang ano, pagsubok talaga sa'min na paano namin kakayanin na kami lang, iyon. Pero sa ngayon, ma maayos naman. Hmm, nakakaya naman namin. Nakakailang buwan na rin kami. Mag-iisa't kalahating buwan na. Ayan.
Mm. Hmm. Ah, oo. Maganda 'yan. Oo 'no. Oo. Oo, ah Tama. Oo. At saka di ba parang sinusubukan niyong maging matatag ka ah, maging ano ba yun, independent, 'di ba?
Mm. Oo, oo. Na hindi kami nakaasa sa mga magulang namin, 'yan.
Oo. Oo. Ayan, parang ang nakikita ko napaka-proud ng mga magulang ninyo sa inyo, 'di ba?
Mm. Hmm. Pero sila naman, yung mga magulang naman namin dito, dumadalaw-dalaw naman sila paminsan minsan, 'yan.
Mm. Mm. Hmm. Mm. 'Yan, medyo ano mahaba-haba pa yung pagtitiis 'no, yung dahil ano. Ayan, ah, salamat, ah, dun sa mga ibinahagi mong ideya.
Mm. Oo. <laughs> Mm, mm. Ako rin, maraming salamat. Marami akong natutunan sa mga binahagi mo, ayan. Hanggang sa muli. Oo. Sige, sige. Paalam.
Oo, ayan kain tayong hapunan. <laughs> Sala

Mm di ba ngayon kahit hindi naman sila nag-iinom parang nagkakaroon sila ng fatty liver na tinatawag, 'di ba parang ganun. Marami rin akong kakilalang mga ganon eh, na mga kasamahan ko dati sa trabaho na ganun, mm.
Mm. Oo, mm. Mm. Ah totoo pala yun? Lalo na yung mga ano panggabi na nagtatrabaho sa opisina. Ang nangyayari daw kapag katapos ng trabaho nila iinom muna daw sila. Kasi daw parang
Mm. Mm, oo. Hmm, ah, yun yung ginagawa kasi nila pangpatulog para ma mm.
Oo, ah, totoo pala yun? Akala ko ano tsismis tsismis lang totoo pala na pampatulog nila ay alak.
Mm. Mm. Oo. Siguro dahil din sa stress sa trabaho. O kaya naman may may mga na-experience silang na hindi nagiging patas yung trato sa kanila sa trabaho, 'di ba? Siguro sa tingin ko? Ah, parang yung kung gaano kahalaga yung suporta ng katrabaho o kaibigan sa pagharap ng hindi patas na trato. Siguro 'di ba hindi naman lahat ng katrabaho natin eh, yung tipong hindi natin kasundo eh meron at meron pa rin eh di ba? Parang sila yung nag babalanse na hindi parang sasabihan ko na hindi hayaan mo na lang okey lang yun, 'di ba? Mm. babawi nalang tayo sa susunod, oh 'di ba?
Tapos mm. Hmm. <chuckles> Oo, oo, oo. Mm. Hmm. Natural, oo. Oo. Tama. Mm. Mm tama, mm. Pero dapat ano, alam din nating pinipili yung mga katrabaho natin, 'di ba?
Mm.
Baka kasi yung iba katulad nun uuwi na lang tapos mhm. Oo. Tapos uuwi nalang yayayain ka pang uminom tsaka magyosi, 'di ba? <chuckles> Sus, oo. Mm, lalo na sa ganyang industriya no katulad nung sa'yo. Talagang kailangan gising ka sa gabi, 'di ba? Lahat nalang ah, dapat ano gagawin mo para lang maging produktibo ka.
Pagkaharap ka. <chuckles> Hmm, yun nga lang oo, oo dapat nga lang marunong tayo pumili din ng mga katrabaho. Ayan. Mm. Oo ayan. Mm totoo yan. Kape lang yung sandigan ko palagi. <chuckles> Mm.
'Di ba? Mm. Oo alam ko alam ko yata yung mga yung ibang nagtatrabaho din, 'di ba yung gumagamit sila ng mga pinagbabawal na gamot para lang magising sila?
Hmm.